Bingung mau cerita sama siapa, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada, teman entah itu pacar atau apa, itu kadang saya lagi ngerasain ini loh
Heeh. <laughs> Iya, betul Mas, kita kayak lagi sendiri dong, kalau kita nggak pernah ceritain. Tapi kalau kita nggak pernah
ini loh, gitu. Mhm. Iyes. Iya, betul. Kalau Masnya gimana sama, kayak gitu Mas? Kayak misalkan nyimpen dendam mhm. Istri ya, berarti, ya? Istri mhm.
Heeh, kalau saya sama sih Mas. Saya sama sih Mas, sama istri itu dikasih tahu Mas. Jadi, orang-orang tertentu itu aku kasih tahu kalau aku tuh, "Gini loh, ini sifat aku tuh gini, nggak mungkin aku tuh sempurna," gitu. "Aku tuh nggak mungkin punya sisi, nggak nggak punya sisi buruk, nggak mungkin," gitu. Jadi aku ceritain, "Ya aku tuh begini, aku tuh kalau disakitin orang, kadang dalam hati, sakit hati, jadi pendendam," gitu. Ya jelek sih, gitu.
Mhm. Iya, responnya gimana Mas itu, istri? Heeh.
Iya kadang awalnya sih, itu Mas, mikirnya "Kok gitu sih Mas?" Gitu. Tapi, ya aku ceritain, "Ya gimana, orang ini sifat alami." Artinya udah dibekali sifat kayak gini sama Tuhan kan kita nggak bisa menolak kan ya, gitu. Cuman aku kan nggak menunjukkan langsung Mas, kalau aku disakitin nggak langsung aku balas gitu, nggak tapi aku ngajarin pukul heeh ngajarin pukul ke anak aku Mas. Anak aku tuh kan masih SD, kadang kan teman-temannya kan, ya gitulah berantem-berantem gitu. Jadi, kalau dibales dipukul langsung aku bal suruh bales Mas, "Udah bales aja," gitu. Jadi si apa, karakter yang pendendam yang sifat buruk aku, aku salurin ke hal positif. Jadi jangan sampai anak itu kena bully, gitu. <chuckles>
Iya. Iya, paling curhat ya Mas? Mhm. Oh, iya. Itu istri Mas gimana, kayak pas bilang, "Udah balas aja," apa kayak yang dukung atau gimana Mas? <chuckles>
Ini malah dukung Mas, nggak apa-apa gitu. Jadi, ya di sana kan anu, marak bullying gitu Mas. Jadi, ya sifat buruk itu mungkin kalau dikeluarin pas momennya, mungkin, tepat juga sih. <laughs> Betul.
Dukung? Enggak apa-apa? Heeh. Oh, iya Mas, contohnya kayak yang pas habis dijailin itu, atau kayak pas lagi gimana? Heeh.
Iya, habis dijailin. Heeh, habis dijailin mungkin pas, gitu, kayak Mas sendiri, punya sisi overthinking itu sifat buruk mungkin dirasa untuk Mas. Tetapi kalau dari sisi, apa ya, mungkin dilihat dari sisi lain, ketika pas menemukan kejadian. Misalkan nih, ada orang nawarin investasi ke Mas, Masnya kan mungkin overthinking kan, "Ih jangan-jangan nipu nih, ini gini-gini." Mungkin bisa aja jadi selamat Mas, gitu. Karena orang, eee, yang overthinking dia polos itu, udah kemakan, gitu. <laughs> Iya kalau mhm.
Iya, heeh. Iya. Kebanyakan gitu sih Mas ya betul, kadang rasanya, gitu heeh. Iya sih, kadang emang rasanya gitu.

Itu kalau misalkan teman, keluarga, biasanya yang jadi pengaruh itu apa, Mas? Kayak, apakah itu juga bisa jadi faktor pengaruh juga, Mas? Kayak mempengaruhi kayak Mas nya jadi pendendam atau apa pas dari kecil, gitu Mas. Jadi akhirnya jadi nyembunyiin ma
Eee, ada sih, Mas. Ada. Jadi, eee, memang pengaruhnya ada sih. Terutama teman, Mas. Dulu tuh aku tuh, eee, termasuknya sekolah lebih awal, Mas. Jadi, eee di situ, mhm, masuk sendiri iya. Eee, bukan lebih awal sih, lebih akhir sih tepatnya. Jadi, muda sih muda sendiri, Mas. Muda sendiri gitu loh. Jadi teman-teman aku udah 7 tahun lebih, aku baru 6. Iya sih Jadi jadi kan lebih akhir sih, Mas. Lebih akhir jad lebih muda pokoknya. Jadi aku tuh cuma kayak korban bullying, Mas. Jadi semua teman-teman aku kadang di bully gini-gini. Ya aku bales kalah kan secara fisik, umur juga itu. Kadang nangis aku, Mas, kalau kalah kan masih SD. Nah, dari situ aku tuh merasa itu, Mas, terbentuk karakter. Aku tuh nggak mau disakitin sama orang, gitu, sama teman.
Sekolah. Sekolah lebih oh, masuk SD-nya itu lebih awal ya, Mas? Oh, lebih akhir. Heeh. Oh, masih 6 tahun, ya lebih awal. Lebih awal apa lebih akhir ya hitungannya? Eh, iya. Iya. Heeh. Mmm. Oh. Jadi, paling berpengaruh itu pertama kali waktu kecil ya, Mas?
Iya, waktu kecil. Sekolah lah, lingkungan.
Jadi ada keinginan kuat kayak heeh. Nyembunyiin juga dari situ juga. Heeh.
Heeh. Mmm. Iya. Betul, Mas. Nah kalau Masnya kira-kira apa, Mas, faktor yang mempengaruhi itu, apakah teman, keluarga, atau mungkin justru lingkungan rumah?
Kalau saya kalau saya lebih ke keluarga sih ya, Mas. Kayak misalkan dari dulu kan lebih sering sendiri. Jadi kadang rasanya serba sendiri gitu, Mas. Kayak ngelakuin apa-apa sendiri, makan sendiri, ini sendiri kayak gitu. Jadi, orang tua itu kan semuanya kerja. Kakak juga masih sekolah SMA dulu. Jadi waktu SD itu apa-apa sendiri gitu, Mas. Jadi harus ya mandiri sendiri gitulah. Jadi harus kayak misalkan, "Ini udah apa belum ya ini udah apa belum ya?" Kayak gitu, Mas.
Oh, gitu. Mmm. Oh, gitu. Hmm, mhm.